Non, c'était souvent le bus. J'ai fait des road trip quand il y avait, heu, tu vois les Whitsunday, c'était plutôt en bateau, qu'on était parti quelques jours. Fraize
Ouais. Quelques jours sur Whitsunday?
Ouais les les Whitsunday, je crois qu'on avait fait une croisière de 2 jours.
Ah ouais. Ah ouais formidable.
Moui, parce que merveilleux, c'est tellement magnifique cet endroit, sable blanc, mer turquoise
Ouais pour le coup, le sable blanc, heu, est-ce que tu pouvais te baigner là-bas ou pas?
Oui, on s'était baignés, l'eau, elle était chaude. Limite, le sable, il était tellement blanc que, tu sais, quand il y avait des bijoux en argent, ça nettoyait l'argent.
Ouais. <chuckles> Ah oui d'accord carrément. OK incroyable et c'est quelque chose que tu retrouves, heu, nulle part ailleurs ça?
<chuckles> Mmh. Oh! Franchement, les Whitsunday, j'ai voyagé hein, mais ce je suis allée aussi, heu en Guadeloupe. Mais les Whitsunday franchement, c'est l'endroit le plus magnifique que j'ai vu toute ma vie, je crois, pour l'instant.
Ah ouais d'accord, incroyable. Ouais pour le coup, c'est une destination qu'il faut éviter de rater quoi si tu vas en Australie?
Mmh. Oui, franchement, je je conseille. S'il y a un endroit oui, où justement, je pourrais dire à quelqu'un d'aller en Australie, c'est les Whitsunday Island.
Et c'est quoi qui t'a marquée là-bas?
Whitsunday?
Ouais, ouais.
Mais c'est paradisiaque quoi! C'est l'endroit vraiment, heu, tu as l'impression que tu es au de au paradis sur la terre quoi. Tu es heu, les palmiers, le sable blanc, eau turquoise oui c'est, enfin, tu vois? Moi, c'est un endroit que des endroits paradisiaques. Tu vois? Vraiment sable blanc ou turquoise et tout, c'est un lagon quoi un peu vert, heu, c'est c'est magnifique et en fait, j'avais jamais vu ça de ma vie.
Parce que quoi? Parce que l'eau turquoise, heu, il y a des corails?